Hm. Also, fast gleich. Ich, b äh, b bin auch sehr, sehr, sehr viel ausgegangen, noch vor also, ich meine, das mache ich eigentlich immer noch, nur diesmal mit 'nem mit 'ner anderen Priorität. Also, ich habe es tatsächlich zu meiner Priorität gemacht, jemanden kennenzulernen. Ähm, n natürlich, wenn man beim Feiern jemanden kennenlernt, dann <sighs> ja, dann weiß man ja meistens, wohin das führt und eher nicht wirklich zu eher nicht zu 'ner Heirat irgendwann in ein paar Jahren, sondern mehr ja, dass man sich dann 'n Tag später, ja, sagt man: „Tschüss“ und dann hört man sich eigentlich nie wieder. So war das tatsächlich meistens und ich hatte halt immer gehofft: „Boah, vielleicht diesmal bleibt er, diesmal bleibt er, diesmal bleibt er!“ Also das habe ich viel versucht, aber auch Dating-Apps. Also, ich habe wirklich die meiste Zeit wirklich auf Dating-Apps, sei es „Hinge“ oder „Tinder“ verbracht, einfach nur um irgendwas zu finden, was Richtiges zu finden. Einer, der bleibt, der so interessiert ist und so angezogen ist von mir, sei es meine Persönlichkeit, sei es mein Aussehen. Das ja, also ich habe wirklich alles Mögliche versucht. So, ich habe sogar über Ländergrenzen hinweg getindert und, äh, bin sogar ins Flugzeug gestiegen und habe jemanden getroffen, ähm, einfach nur, weil ich's so, so, so sehr wollte. beziehungsweise eigentlich immer noch will. Mittlerweile mache ich aber so 'n Quatsch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nicht mehr, dass ich entweder 24 Stunden am Tag nur auf Tinder verbringe oder irgendwo mich ins Flugzeug setze und jemanden in 'nem anderen Land treffe. Ja, so extrem ist es nicht mehr, aber ich will's natürlich immer noch, so, dieses Verlangen ist ja nicht weg.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja, schön zu hören tatsächlich, trotzdem, dass du, ähm, gesagt hast: „Ich mache ja ich hänge da jetzt nicht mehr so viel Zeit rum oder versuche nicht mehr, alles, was geht, da rein zu investieren“, weil das ja auch dir den Druck 'n bisschen nimmt, das selber alles machen zu müssen und die Verantwortung dafür zu haben. Ich denke, das machst du auf jeden Fall ganz richtig so, weil a auch wenn's dann vielleicht schade sich anfühlt, dass da grade niemand ist, ist es nicht so in deiner Verantwortung, dass das jetzt, äh, entsteht oder dass man was findet. Ähm, ja, aber auf jeden Fall auch absolut verständlich, dass du dir Gedanken machst und es gibt so viele, äh, Frauen, die, ähm, auch im selben Alter und auch noch später noch keine feste Beziehung hatten.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Und, äh, mach dir da auf jeden Fall keinen Druck oder schlechte Gedanken, auch wenn das oft automatisch passiert. Es ist ja, ähm, natürlich auch, äh
Mhm. Richtig.
menschlich, dass man sich vielleicht dann selber hinterfragt und meistens ist es ja das, was es auf gar keinen Fall ist. Also, es liegt ja in der Regel nicht an der Person. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm.
Ja. Hast du denn hast du denn das Gefühl
Mhm.